Ay, ang ganda naman ng iyong tanong, talagang magbabalik-tanaw tayo 'no? Alam mo, yung mga gusto kong balikan na mga alaala yung talagang kabataan ko. Kasi alam mo yun na habang, hmm, na ngayon kasi parang ang dami nating mga realizations na habang tumatanda tayo ang daming mga responsibilidad. Kaya minsan, talagang nakakaisip ka na lang na bumalik sa nakaraan. Yung alam mo yun yung yung problema mo lang kung anong oras ka makakapaglaro, na na kailangan mong matulog muna ng tanghali, bago makapaglaro yung mga simpleng mga problema lang na ganon. Ikaw ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. <laughs> Totoo. Mm. Mm. Actually totoo yang mga sinabi mo ha. Mag-a-agree ako diyan. Parang ang sarap balikan nung kabataan mo. Yung parang ano, yung ayun nga, yung iniisip mo lang is yung kailan ka maglalaro, ganun. Kasi nung bata ako parang ganyan lang din na ano. Pero ako naman hindi ako nakakalabas, yun yung number 1 rule nung ano, nung mother ko parang bawal ka lumabas lagi, ganun oo, kasi only child ako, yan. So, ano yung lola ko kasi talaga ang strict, yan. So bawal akong ano bawal akong makipaglaro diyan sa mga ano, sa mga bata sa labas. Pwede akong ano, pwede akong makipaglaro sa mga pinsan ko. Pero yung mga bata diyan sa paligid namin, parang ayaw. Ayaw ng lola ko ganun. Parang ayaw niya ko siguro kasi ano gawa na rin sa ano, sa lugar namin. Though hindi naman ganun ka-ano, kapangit dito sa lugar namin, pero ano yung ibang kabataan kasi dito siguro naririnig nilang nagba-bad words, mga ganun. Parang ayaw nung ano, ayaw nung lola ko na mapahalo ako sa mga yun. Oo, kaya ayaw niyang ano mm. Tapos ang maganda pa nung kabataan ay parang ang maganda pa nung kabataan is parang, wala, pagkauwi mo galing school, wala kang masyadong intindihin na kailangan mo nang magsaing, kailangan mo nang magluto, kailangan mo na ganito. Parang ngayon kasi, gano'n, ay, windang ka na talaga. Pagkauwi mo pa lang, yung mga ano, pagkauwi mo galing work, siguro parang ang iniisip mo pa rin trabaho naman sa loob ng bahay, magluluto mag-pre-prep ng pagkain. Pero noon nung bata tayo pagka-uwi mo galing school, nonood ka lang ng ano, nonood ka lang ng Oo, tsaka yung mga Naruto sa hapon mga ganon, 'di ba? Ayan, oo.
Mm. Tama. Mm. <laughs> Mm. Talaga ba? Mm. Ah, mm. Hmm. Mm. Ah. Ayun. Mm. Oo. Mm, ayun. Tama. Oo 'no, sang-ayon ako. Parang al Mm. <laughs> Tama. <laughs> Sang-ayon. Oo. Sang-ayon. Mm. <laughs> Tama, yung favorite mong, "Tom and Jerry" 'no? Oo, yung mga "Spongebob" yun yung mga, ang sarap balikan na ang daming maraming, ah, madami tayong nami-miss na kay na gusto nating balikan dati yan. Lalo na'y kapag sa paaralan, yung mga laro kapag PE days, kapag Biyernes, tapos naka-PE uniform ka.
Mm. Mm. Mm.